Ừm, đúng rồi. Với lại quan trọng hơn á nha, tui thấy là ông có một cái thói quen là hay sử dụng điện thoại trước khi ngủ, đúng hông? Thiệt sự nó hông có tốt đâu, tại vì ánh sáng xa ánh sáng xanh nó hông có kiểu, nó làm cho mình cảm giác là mình bị không ngủ được á, mình sẽ bị mất ngủ á. Nên thành ra khi mà á, ông đã xác định được là, à, hôm nay mình muốn ngủ sớm, thì ít nhất á, là từ 30-1 tiếng trước khi ngủ, ông không được sử dụng điện thoại. Ông có thể thay bằng, kiểu như, ông đọc sách, đọc truyện chẳng hạn, tại vì khi mà ông đọc sách, đọc truyện á, thì nó cũng sẽ làm cho mắt của ông mau mỏi, và dẫn đến cái việc là ông sẽ rất là muốn ngủ luôn. Ông cứ để ý đi, nhiều khi mà, ờ, ánh sáng hay là ánh sáng trong phòng ông á, mà nó sáng quá, ông hay có cái tình trạng là mỏi mắt nè, thì đúng hông? Cái xong rồi mình sẽ cảm thấy mình buồn ngủ hơn, kiểu, kiểu ừm, với lại á nha ừm.
À. Vâng ạ. Ờ, thế á! Ờ. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm, đúng thật, đúng thật. ờ, nghe bạn nói xong mình cũng thấy đúng thật đấy. Mình cũng thấy là dùng điện thoại nhiều là mình rất là hay bị, kiểu, tự nhiên não mình nó bị kích thích quá, thành ra mình hơi khó ngủ, để mình thử đọc sách xem là tác dụng nó như thế nào nhá. Thế còn mẹo gì khác không? Bạn có thể chia sẻ cho mình với.
Ừm. Ờ, thì á nha, tui không biết là cái thói quen ăn uống của ông như thế nào? Có thể là do trước đó ông ăn một cái buổi nó khá là gần cái lúc ông ngủ á, nên thành ra cái việc là nó hay bị rối loạn tiêu hóa nè, dẫn đến cái việc là ông sẽ bị đầy hơi và khó tiêu á, nên thành ra là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của ông rất là nhiều. Ờ, và đó là ừm.
Ờ. Ừm. Ừm. Ừ, bạn đoán đúng rồi đấy. <chuckles> Mình cũng khá là thích ăn vặt ban đêm, cho nên là mình cũng hơi bị hơi đầy bụng, thành ra mình cũng hơi khó ngủ. Mình phải bỏ ăn vặt ạ?
Ừm, nên là thành ra á nha ừ, ờ.

Ừ, nói thật thì mình chủ yếu là mình muốn có nhiều thời gian hơn ấy. Kiểu, mình cảm giác là việc mình thức dậy vào lúc 1:00 chiều hoặc là 12:00 trưa là một nửa cái ngày của mình nó đã biến đi đâu mất rồi. Mình mình không được sống nhiều như là người khác ấy. Mình rất là tiếc vì ừ, đấy, nên là mình rất là muốn dậy sớm. Nhưng mà mình cũng cảm thấy nhá, có những cái hôm, kiểu, mình đi ngủ sớm rồi, nhưng mà mình không thể nào mà mình ngủ được. Kiểu, 10:00 mình nằm vào giường, mình cứ thao thức mãi ch ưm, phải đến 1:00-2:00 sáng mình mới nhắm mắt mình ngủ được. Tức là hôm sau vẫn rất là mệt, nếu mà dậy sớm thì lại mệt quá, cả ngày chẳng làm được gì. Mà ngủ đủ giấc thì nó lại bị muộn quá trời luôn ấy. Mình chẳng biết sửa như nào.
<laughs> Ừ, ừ, ừm. Ừm. À, ờ, tôi hiểu cái cái cảm giác đó. Thì á nha, ờ, cho tôi hỏi xíu nha là cái lý do gì mà ông ngủ muộn? Ý là ông, kiểu, thường lướt Facebook hay là, kiểu, ông có một cái vấn đề gì đó, ví dụ như là ông phải chạy deadline chẳng hạn vậy, thì cái lý do gì khiến ông cảm thấy là ông ngủ muộn á?
Ừm. Dạ. Ờ, lý do ngủ muộn à? Để mình nghĩ. Thực ra thì chắc cũng mình cũng chẳng bận gì cả đâu. Mình thì chỉ là mình rất là hay thích chơi điện thoại ấy, thế nên là lúc mà lên giường mình hay mình hay nằm lướt TikTok, mình nằm lướt Facebook này. Kiểu, à, lướt đến bao giờ mệt, đến bao giờ kiểu mình thấy buồn ngủ thì mình bỏ xuống mình đi ngủ thôi. Mà bỏ xuống rồi thấy vẫn chưa buồn ngủ lắm thì lại cầm lên lướt tiếp ấy mà. Nhưng mà cái đấy có vấn đề gì ạ?
À! Ừm. Ừm. Ừm, kiểu, sợ điện thoại buồn, đúng hông? Ừm, sợ điện thoại nó buồn, nó cô đơn buổi tối, đúng hông? Nên thành ra là mình cũng phải là, ờ, cho nó một cái khoảng thời gian để, a, mình, à, đồng hành, đúng hông? Kiểu, kiểu vậy. Ờ, thì thiệt sự là, ờ, tôi cũng có thấy là có nhiều trường hợp giống vậy lắm. Giống như là mọi người thiệt sự là mọi người, kiểu, ờ, một buổi sáng cái mọi người phải đi làm việc rất là nhiều nè, thì thành ra là, cờ, cái quỹ thời gian họ không có nhiều á, nên thành ra là buổi tối họ muốn, kiểu như là, à, hay sử dụng điện thoại để, kiểu như là, hay mình hay có một cái thói quen, kiểu như là, à, "Trời ơi, thôi chơi xíu nữa đi, ti tại vì ngày hôm nay mình đã phải làm việc rất là mệt rồi, ờ, mình, ờ, chơi xíu nữa thôi." Kiểu, kiểu vậy, đúng hông? Ô ông hay vậy, đúng hông? Thì á nha, hông biết á là khi mà ông lúc nào mình cũng mong muốn là, à, sẽ phải thức sớm vào ngày hôm sau, đúng hông? Nhưng mà có một cái cái kiểu tình huống nào mà ông thường nản chí nhất? Kiểu như là, ừm, dù là chuông nó có reng nhưng mà l ông vẫn kiểu: "Ờ, thôi kệ đi, ngủ đại đi." Ý là hông biết là cái lý do nào mà khiến ông hay như vậy á?
<laughs> Dạ. Vâng, vâng. Ừm. Dạ. À! À, đúng rồi ạ. Ừm, vâng. Ừm. <laughs>